Eee, stresli bir hayatın mı var ve eğer, eee, stresliyse bu hayat, <giggles> bu stresle tükenmişlikle nasıl başa çıkıyorsun?
Hı hı. Ya, aslında hayatımda stresi ben yaratıyorum. Yani, ben, böyle, biraz sı sıkıntı çıkaran bir insanım kendime bile. Eee, dolayısıyla stres yarattığım bir hayatım var diyebilirim. Çok stresli olmayabiliyor ama ben yaratıyorum o stresi bir şekilde.
Hımm. Hıı. Anladım. Şimdi, eee, sana, ııı, kendine haksızlık ediyor olabilir misin diye, ııı, sormadan önce belki sonunun, sonlarına doğru sana, ay yok ya haksızlık ediyormuşsun kendine de diyebilirim ama hemen şeyi sorayım, biraz anlatır mısın neden kendine ya da nasıl kendine, ııı, stres üretiyorsun kendi kendine?
Hı hı. Tamam. Ya, sanırım bu çocukluk travmalarıyla falan ilgili bir şey. Eee, yani, ben çocukluğumdan beri hep, böyle, şeye şartlanmış biriyim. En iyisini yapmalıyım, mükemmel olmalı. İşte, elimden gelen neyse çok iyi olmalı, asla normal olmasın, daha iyisi olsun, daha güzel olsun. Ya, bu aslında kendi içimde bir stres yaratıyor. Yani, ne kadar iyi yapsam da yine de yaptığım şey, eee, herkesi tatmin etse bile beni etmeyebiliyor. Bu da bir stres yaratıyor.
Hı hı. Hı hı. Ha. Evet. Hı hı. Hımm. Biraz, böyle, mükemmeliyetçilik mi var?
Evet, ne yazık ki ama bayağı aştım diyebilirim. Yani, bayağı ilerleme kaydettim. Daha iyiye gideceğim umarım.
Hımm. Anladım. Yani, aslında eskiye oranla daha iyiyim, diyorsun. Bir farkındalık var ve onun için de bazı önlemler mi almaya başladın ya da dışarıdan yardım mı aldın?
Evet. Iıı, ya, aslında kendi farkındalığımla başladı. Iıı, yani, çünkü baktım gerçekten yaptığım şey beni mutlu etmiyor ama herkes için çok yeterli ve çok, ııı, mesela takdir ediliyor ama ben yine de mutlu olmuyorum. Ya, bir süre sonra, bu benim üzerimde bir baskıya dönüştü, ııı, ve bu sefer de yaratıcılığımı engellemeye başladı. Yani, çünkü bırakamıyordum artık, yapıyorum, artık bir nokta konulması gerekiyor bazen. Iıı, o noktayı koyamayınca da işler sarpa sarabiliyor.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Anladım. Hı hı. Bu, böyle, şey gibi mi, hiçbir zaman tamamlanmamış gibi mi hissediyorsun? Daha iyisi olabilir, hep, böyle, hani, bir şeyi bitir bitirm bitirme aşamasına geldiğinde 1 dakikaya daha iyisini yapabilirim falan gibi bir dürtü mü var?
Hımm. Ya, aslında genel olarak aşırı güzel olsun istiyordum. Hani, böyle, yaptığım iş ne olursa olsun. Eee hı hı.
Hıh. E, bir örnek ve, yani, aslında biraz soyut kalıyor böyle olunca istersen bir örnek ver, yani, ımm, en son ya da ne bileyim e en ımm, böyle, hani, belirgin bunu tarif edebileceğin yaşadığın o şey ne mesela, bir örnek?
Tamam. Hı hı. Mesela bir proje yapmam gerekiyor iş yerinde, ııı, bir fikir var, onu bir şekilde sunum hâline getirip, ııı, sunmam gerekiyor. Eee, sunum hâline getirirken mesela o kadar çok araştırıyorum, o kadar çok zaman harcıyorum, ııı, ve ortaya güzel bir şey çıkarmak için uğraşıyorum ki mesela çıkıyor, gösteriyorum. Örnek veriyorum müdürüme, çok beğeniyor ama ben diyorum ki, "hayır bu yeterince iyi değil." Ya be beni tatmin etmiyor ama aslında iyi olduğunu herkes söylüyor ve, e, bu beni aslında çok yoruyor. Bunu fark ettikten sonra değiştirmeye başladım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Eee, peki, eee, değiştirmeye başladığın zaman, yani, fark edip değiştirme adımları atmaya başladığında ilk neyi değiştirdin diye sorsam?
Hı hı. Ya, şöyle, ilk olarak kendi içime bir dönmem gerektiğini fark ettim çünkü bu aslında benimle ilgili bir şey. Yani, istenen şey belli, benim hazırladığım şey şeyin onu karşıladığı belli ama b bu yine de beni mutlu etmiyordu. "Niye beni mutlu etmiyor?" diye, eee, düşündüğümde aslında yine bir bir tık, böyle, çocukluğa giden şeyler oluyor. Çocukken, eee, sonradan düşündükçe, böyle, fark ediyorum çok, ımm, eee, mükemmeliyetçi bir, eee, ailede büyüdüm. Her şey, böyle, eee, standartları vardı, çok, böyle, eleştirilirdim falan. Sanırım biraz bundan dolayı, hani, hiç eleştirilmeyeyim, en iyisini sunayım diye kendi kendime böyle bir şey çıkardım, standartlar çıkardım ve bu beni aslında çok strese soktu zaman içinde.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ha ha. Evet. Hımm. Anladım. Eee, evet, galiba aile bayağı kritik bir öneme sahip böyle durumlarda, ııı, hani, oradan, çocukluktan, eee, beslenen birtakım, ımm, bilgiler ve, eee, hissiyatlar ileriki yaşlarda aslında bu tür sonuçlara yol açabiliyor, doğru. Eee, ama önemli olan tabii sen, "Fark ettim" diyorsun ve: "Fark ederek de bunu biraz kontrol altına almaya başladım. Kendi içime döndüm, kendimle barışmaya mı başladım, acaba?"
Evet. Hı hı. Bence de. Hı hı. Yani, şöyle, kendime çok yüklenmemeye başladım. Yani, şimdi, bazı stresler oluyor gerçekten, eee, yetiştirilmesi gerer eee, gereken çok acil bir durum oluyor. Bir sorun çıkıyor mesela onun çözülmesi gerekiyor, işle ilgili konuşacak olursam. Ya, orada tabii ki bir stres yaşıyorum ya da önemli bir sunum yapmam gerekiyor, işte, yabancı bir dilde vs. ya da farklı kişilere. Ya, tabii ki buradaki stresler, eee, oldukça normal oluyor. Eee, ama benim kendi kendime yarattığım stres aslında, eee, böyle, kendimi yıpratıyor, yaratıcılığımı sınırlıyor, kapasitemi düşürüyor. Yani, kapasitemi tam kullanamama engel oluyor. Aslında sıkıntı buydu.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru, tabii. Hımm, anladım.
Bunu fark etmekle başladı her şey.
Anladım. Peki, bir de tükenmişlik diye de bir şey var, yani, aslında stresin ve üzerinde s stresin senin üstünde, eee, yarattığı o, eee, ağırlıkla zaman içerisinde aslında, eee, işte, hani, ımm, İngilizce tabiriyle burn out diyorlar, tükenmişlik sendromu, değil mi? Eee, hiç buna yakın bir şey yaşadın mı ya da hakikaten, eee, tükenmişlik sendromunun içinde buldun mu, o tanımlara uygun bir hâlde hissettin mi kendini bugüne kadar?
Hımm, evet. Hı hı. A! Doğru. Hı hı. Hı hı. Eee, yani, ben hiç u o şekilde hissetmedim ama bu tanımı ilk nerede duydum diye düşündüğümde hep şey geldi aklıma şu an, eee, magazin haberlerine gitti bir anda aklım ve, eee, ilk Meryem Uzerli'nin tükenmişlik sendromuna uğradığını duymuştum. O zaman bu kavramla tanışmıştım. Emm, ya, ben ben hiç böyle bir şey yaşamadım ama çevremde çok fazla yaşayan var.
Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Eee, şanslısın o zaman, yani, hem bu kadar, eee, stres altında ama, tabii, şöyle bir fark olabilir belki, sen stresini kendin yarattığın için <chuckles> dışarıdan gelen bir baskı değil, sen kendi kendine yarattın ve bunun da farkında olduğun için belki de, eee, kendini tükenmişlik sendromu içerisinde bulmamış olabilirsin. Eee, bir yandan şans, tabii. Peki, eee, peki, az önce bu tarif ettiğin, eee, kendi kendine yarattığın stresle m mükemmeliyetçilik beklentisi aynı zamanda pozitif anlamda işine yarıyor mu zaman, zaman?
Hı hı. Evet. Aynen öyle. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, eee, şöyle, evet, tabii, mükemmeliyetçi olmak bir yanıyla aslında güzel bir şey. Eee, mesela, önceki işim pazarlamaydı ve, eee, reklam tasarımları kısmında, eee, kararlar vermem gerekiyordu çok büyük kampanyalar için. Eee, mesela, bir, eee, billboard dediğimiz bu, eee, sokaklardaki reklam panolarının kampanyasında, ya, 1 kere tasarımı bastırdıktan sonra 100'lerce, eee, bu panoya gidiyor ve bunu, evet, bunu geri alma ihtimali yok. E, dolayısıyla burada, mesela, çok detaylara bakmak lazım. Herhangi bir şeyin atlanmadığından emin olmak lazım. Burada mükemmeliyetçilik mükemmel bir şeydi, mesela. Eee, ama hızlı olunması gereken, eee, çözüm gerektiren şeylerde, eee, birazcık bunun törpülenmesi gerekiyor ki ortaya, eee, daha iyi işler çıksın.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, dönüşü yok. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Anladım. Peki, az önce tarif ettiğin iş tanımında ve uygulama modelinde, eee, işine yaradığını tarif ettin. Eee, orada, mesela, şöyle bir şeyi merak ettim. B başka departmanlar ya da başka, hani, seninle benzer işleri yapanlar da olabilir, gerek iş yerinde gerek dışarıda sosyal hayatında arkadaşların ya da, hani, tanıdığın insanlar şöyle der mi sana: "Ya, sen, ı hani, çok mükemmeliyetçisin, gözün de çok iyidir, eee, bir de sen kontrol et herhangi bir işi, bir tez, ya yazmadan tut da, işte, ne bileyim, bir hesap yapmaya ya da bir tasarımdan başka bir şeye." Hani, bir de, "Se senin gözüne, hani, güveniyorum, sen bir bakar mısın, bir son kontrolü yapar mısın?"
Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Aynen, aslında, bu bunu çok alıyorum. Eee, gerçekten, şey, görsel şeyleri zaten, hani, kendi kendiliğinden bir ilgim var, çok severim. Hem de, yani, işte, yıllarca çalışmanın getirdiği bir birikimle, aslında, eee, özellikle böyle etkinlik tasarımları, eee, birisi görsel bir şeyi hazırlayıp, işte, e sosyal medyada paylaşacaksa ve onun için önemli bir şeyse çok bana atar, "Nasıl görünüyor, ne yapalım?" falan diye sorarlar. Ya, seviyorum ve, şey, eee, olumlu geri bildirimler, eee, verip yardımcı olduğum çok arkadaşım oldu. Hatta, 1 tanesi Amerika'da yüksek lisans yapıyor şu anda ve, eee, hocası sosyal medyasını yönetmesini istemiş. Ya, ona bayağı yardımcı olmuştum. Eee, sayemde b bir staj buldu ve ben de çok mutlu oldum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Ha ha. Evet. Hıı. Güzel. <chuckles> Çok güzel. Yani, aslında, eee, kendi doğal yeteneklerinle, eee, hani, aslında, profesyonelliğin yanı sıra, yani, işinin kendi senin kendi işlerini profesyonel yapmanın yanı sıra, eee, tam anlamıyla senin doğal yeteneğin, iii, bir çeşit mentor de olmanı sağlamış diye anlıyorum, doğru mu? Evet, çok güzel.
Evet. Hı hı. Imm, doğru, öyle oldu. Doğru, evet, gerçekten, yani, seviyorum, mesela, birisi bana nikâh davetiyesi bile diyebilirim. Hani, nikâh davetiyesi, "Nasıl olmuş?" dediklerinde bile alıp burasına şunu yapalım, burasına şöyle yap, bak, buradaki şeyler hizalanmamış gibi yardımcı olabiliyorum. Yani, seviyorum bunu. Evet, stres yaratan bir şey, aslında, böyle olumlu, eee, sonuçlar da doğurabiliyor yerine göre.
Hı hı. Evet. I hı. Çok güzel, çok güzel. Doğurabiliyor, evet. Eee, peki, mesela, eee, bir yandan da bunun, şimdi, pozitif tarafını konuştuk, he her açıdan, ııı, böyle bir masaya serelim, ııı, istiyorum. Onun için, bir de şunu soracağım: Şimdi, nikâh davetiyesini gönderdi arkadaşın, yaptığından çok memnun ya da yapılandan çok memnun, ama tabii senin gözüne de güveniyor. Onun için sana diyor ki, "Bir bakar mısın?" Sen de baktın, "Ya, bu, işte, font iyi olmamış, ııı, ya da, işte, şu köşedeki bordürü şöyle yapalım, back hani, arka plan rengini şu falan." Eee, böyle, hani, nasıl söyleyeyim, bozulan ya da, "Ya, uf, am ya, başıma iş çıkartma şimdi." falan diyen? Ya, aslında, evet, senden fikir almaya gelmiş ama beklentisi onu onaylamak. "Ya, ay, ellerine sağlık, ne güzel olmuş." ııı, desen sen, belki, hani, o güle oynaya gidecek ama sen, tabii, yanlışları görüp ya da kendince, hani, doğru olması gerektiği formatı anlattığında bozulan falan oluyor mu, hiç oldu mu?
I hı. Tamam. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Doğru. Hı hı. Yani, hiç olmadı, hiç olmadı, ya, as aksine, aslında, eee, özellikle, hani, bu tarz konular kadınların daha çok dikkat ettiği ve, hani, kadınların önemsediği şeyler olduğu için, eee, genelde kadın arkadaşlarımdan böyle, "Yardım edebilir misin?" eee, şeklinde yardım talepleri geldi ve hep ve hep yardım ettim. Hani, düğünlerine de böyle, ımm, y özel durumlar, dediğim gibi, arkadaşımın yüksek lisansındaki gibi durumlarda hep yardımcı oldum. Hiç bozulan olmadı. Aksine, eee, fark etmedikleri şeyleri fark etmelerini sağladığımı söylediler ve çok mutlu oldum ben de yardımcı olabildiğim için.
Evet. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Imm, çok güzel. Iıı, yani, olumsuz herhangi bir şeyini yaşamıyorsun. Sadece evet, ben gene, hani, böyle, dışarıdan gelen bir şey var mı diye, eee, anlamak istedim ama belli ki, ııı, stres faktörünü sen, aynen başta da söylediğin gibi kendi kendine yaratıyorsun. Iıı, peki hiç bu konuda, ııı, böyle, bir, hani, profesyonel, eee, destek almayı sen düşündün mü? Yani, sen veriyorsun bir sürü destek sağa sola ama bir yandan da, aslında bütün o eşin, dostun, arkadaşın için, eee, yaptığın da bir stres kaynağı oluş oluşturuyor muhtemelen sende. Çünkü orada da en iyisini yapmak istiyorsun. Belki, ııı, kendi kişisel zamanından zaman ayırıyorsun. Eee, onun için orada, hani, yaşadığın bu baskı nedenli, herhangi bir, böyle, dışarıdan bu anlamda farkındalığın da olduğu için soruyorum, bir, eee, profesyonel destek almayı düşündün mü ya da aldın mı?
Yok. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Hı hı. Tamam. Ya, almadım çünkü yönetemeyeceğim bir şey değil. Yani, b yönetebileceğimi fark ettikten sonra benim için daha kolay oldu çözmesi. Eee, bu konuda kendimi geliştirmeye de çok çalıştım, hani, bir şeyler okudum. Eee, bence bunun için illa, işte, psikolojik bir yardım almaya gerek yok. Aslında çok güzel kaynaklar var. Mesela şu söz benim çok hoşuma gitmişti. Eee
Hımm. Hı hı. Hıh. Evet. Hı hı.
ne "Mükemmel iyinin düşmanıdır." diye. Hakikaten öyle. Yani, b bir şey mükemmel olsun diye uğraşırken, eee, d aslında iyileşmesinin, yeterli olduğunda onu bırakabilmenin önüne geçiyor. Ya, bunu fark etmek, bununla ilgili kaynaklar okumak bana, ııı, yeterli oldu. Arkadaşlarıma yardım etmek konusunda da hiç strese girmiyorum. Aksine insanlar, ııı, sorduğunda mutlu oluyorum yardım edebildiğim için.
Hımm. Evet, evet. Anladım. Hı hı. Anladım. Peki, eee, o hâlde aslında bu stres ve tükenmişlikle gerçek anlamda başa çıktığını anlıyorum bütün bu anlattıklarından. Hı hı. <chuckles> Evet, çok güzel. Peki, çok güzel bir sohbetti, çok teşekkür ediyorum, ııı, bana içtenlikle hem, ııı, aslında bir zamanlar derdin olan ama bugün avantaj olarak kullandığın, eee, bu hususu, bu konuyu paylaştığın için çok teşekkürler.
Evet, öğrendim zamanla. <chuckles> Hı hı. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Hoşça kal.